آه، بتفرق أوي، أوي، ب أوي مع الناس الكبيرة على فكرة، خلي بالك لمّا تقابل شخص كبير كده، وتحسّسه إن أنت مهتم بيه، وأول ما تشوفه كده ترفع إيدك، عارف لمّا مش تقول له سلام عليكم بس ترفع إيديك، عارف أنت عندنا في مَصر كده لمّا واحد يقول سلام عليكم، ينفع عارف التحية بتاعة ال التحية العسكرية كده، يرفع إيديه فوق، وتقول له سلام عليكم وكده وتطاطي راسك م م مطاطية بسيطة كده، دي دي ق ب ب بلا وَقع ال السحر على نفس اللي قدّامك وخاصةً لو راجل كبير ومثلًا لو جدك مثلًا مسكت إيده وكده، ورُحت م بايسها وأنت بتسلّم عليه، قُلت له إزيك يا جدي، عامل إيه؟ يا جدي رُحت ماسك إيديه، حركة، ما هي دي حركة، بتَنُمّ على احترام جدك، يعني ده آآ في م ز حركة سحرية. آه، أول ما تعمل كده، هييجي مطلّع لك 200 جنيه يدّيها لك على طول.
آه. آه، إن أنت هتسلّم عليه. ياه! أيوه. في مقام الوالد أكيد. <laughs> أيوه بقى، يعني المكافأة.
<chuckles> <chuckles> بيكافئك، هيحس إن أنت بتحترمه، عكس بقى لو لو حد من أخواتك راح له إيه يا جدو، عامل إيه يا جدو؟ وبتاع مش عارف إيه، وما فيش اللي هي الس ال عادي مش هيدّي له ال200 جنيه.